Mình đã từng nghĩ đấy, bởi vì cái gì nó thể tự nhiên nhất có thể thì mình sẽ tốt hơn mà.
Ừm. Ừm. Thế thì bạn đã đi hỏi, ờ, ý kiến của bác sĩ chưa hay là có tham khảo cái ý kiến của một cái chuyên gia y tế nào chưa?
Ừm, mình, ờ, cũng chưa đi hỏi nhưng mà mình có một cái cách làm là nhưng mà khiến cơ thể mình hơi mệt, nó mình, ờ, hay, ờ, thức nguyên cả một ngày ấy, xong ngày hôm sau mình sẽ ngủ tầm lúc 9:00 gì đấy để mai sành mình sẽ bắt đầu buổi sáng vào lúc khoảng 7:00-8:00 gì đấy.
À, thế là cũng là một cái cách mà bạn đã sử dụng, đúng không? Ừm, vậy thì, ờ, bạn, à, có có có từng, ờ, tìm hiểu đến là những cái nguyên nhân mà khiến cho bạn là cả ờ, thì khó đi sâu vào được giấc ngủ như thế không? Bạn đã bao giờ bạn bạn ghi rõ những cái nguyên nhân ra chưa?

Ừm, ừm. Ê, nhưng mà bạn ơi, thế nếu như mà, ờm, ờ, nếu như mà mình, à, mà bị mất ngủ rất là lâu ấy, mà, ờ, r không có cách nào để mà chữa được ấy thì bạn nghĩ là có cần thiết là phải đi khám chuyên gia không?
Theo mình nghĩ thì, ừm, mình nếu mà mình phải <clears throat> nếu mà mình kh mất ngủ nhiều quá thì mình phải tìm đến bác sĩ hoặc là chuyên gia để, ừm, giúp họ giúp cho mình tư vấn, là để xem mình phải uống cái loại thuốc gì, hay là mình phải, ờ, làm những cách gì để, ờ, dễ ngủ hơn. Hoặc là c phải vào tình trạng nặng quá thì v mình phải, à, nhập viện nhập <coughs> nhập viện đấy bạn ạ. <chuckles>
Ừm.